जी, जी, जी, जी, जी और अगर अ, कोई बच्चा है मैं किसी बच्चे की बात कर रही हूँ और वो उसके मार्क्स कम आए हैं
जी। हाँ। हुँ।
और अगर वो रोते हुए आपके पास आए कि हाँ, आपके जो मतलब वो आपका जो भी लगे दीदी, आंटी जो भी बोले कि ऐसा हो गया, तो आप उसको क्या मतलब प्रेरणा देंगी, किस प्रकार मोटिवेट करेंगी?
हुँ। जी, मैं तो यही हाँ, मैं तो यही मोटिवेशन उसको दूँगी कि, कि मतलब मैं यही समझाना उसे चाहूँगी कि असफलता एक बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में सभी एक ना एक बार असफल होते हैं और देखिए, मुझे लगता है कि इससे हमें सीखना चाहिए। मैं उस बच्चे को यही समझाऊँगी कि उम, बेटा ऐसे अ, इतना निराश नहीं होना चाहिए जो आपने गलती की है, उसे सुधारिए, उसे पॉइंट आउट करिए हर जगह पे और उससे सीख लें कि अगली बार आपसे वो गलती ना हो।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
सो दैट आप सफल हो पाएँ अगली बार के लिए, जी।
जी, जी बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है और लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है कि जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 4 से 5 साल के, वो आके कहते हैं कि जैसे आप हमारे ही बच्चे हैं तो बोलते हैं कि, "मम्मा ये कैसे हो गया, मैं कैसे करूँ, ये चीज़ क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं हो रहा है?" तो मतलब इस प्रकार बच्चों को कैसे हम धीरज बँधा सकते हैं? बहुत जो बच्चा बहुत छोटा हो तो?
हुँ। हाँ। हाँ, देखिए ऐसे में ना हम बच्चों को बोल सकते हैं ऐसे कुछ और चीज़ों में लगा सकते हैं जिससे उन्हें खुशी मिले। देखिए, अ, हम उनके साथ खेल सकते हैं, उन्हें जिता सकते हैं जिससे उन्हें मोटिवेशन मिले, कि नहीं वो कर सकता है कुछ भी चीज़, तो मुझे लगता है ना कि हमें अपने बच्चे के साथ है इस टाइम पे समय बिताना चाहिए और उसे थोड़ा जिताना चाहिए जैसे हम अ, अक्सर करते ही हैं बच्चों को खुश करने के लिए।
हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा। अच्छा, अच्छा हम किस प्रकार के खेल, खेल सकते हैं? आप बता सकती हैं कुछ खेल अगर आपको हुँ।
देखिए, क्ले के साथ आप खेल सकते हैं, आपने देखा होगा बच्चे क्ले है ना बहुत पसंद करते हैं क्लेज़ को तो उनके साथ खेल लीजिए आप। थोड़ा उन्हें पकड़ने का या छुपन-छुपाई आप खेल सकते हैं है ना, पकड़ प पकड़म-पकड़ाई आप खेल सकते हैं जिसमें आप खुद पकड़े जाओ या आप छुप रहे हो तो आप एकदम से उसे उसके मुँह के आगे आ जाओ सो दैट वो खुश हो जाए। है ना? तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप कर सकते हो।
अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। ओह, अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो इससे याद आया कि क्या आपने बचपन में भी ये सारे खेल खेले हैं?